Gitu sih, kalau mmm.
Iya sih kalau misalnya saya juga sebenarnya kayak, telur terus, mmm, <tsk> kayak roti.
Iya roti.
Terus, eee, apalagi ya, kalau buahnya sih lebih ke pisang sih.
Wah buah iya sih.
Pisang, heeh, pisang paling yang pagi, heeh, <chuckles> pokoknya pisang aja ya pagi-pagi mah nggak ma nggak masalah lah gitu ya, kalau ada susu ya susu atau enggak, sama keju gitu udah sih, kayak gitu kalau yang memang rutin ya, ada gitu cuman emang nggak setiap hari bakal ada cuman salah satu dari itu mah, ada lah saya telur-telur mah tinggal goreng kan, sama nasi langsung juga nasi kecap udah selesai, makan, mhm.
Jarang yang lain pisang gitu. <chuckles> Iya. Iya. Mmm. Iya. Bener goreng atau rebus gitu, bener. Mmm, terus kalau Masnya sendiri gitu pernah nggak sarapan berat ketika, mungkin apa ya, ya mau mau bekerja gitu loh itu sarapan berat tuh pernah?
Apa ya. Heeh, paling apa ya paling berat tuh kayak, sebenarnya sarapan saya tuh kayak apa nasi goreng atau pun, kalau kupat lontong lontong kari gitu loh Mas, atau bubur gitu biasanya itu itu aja sih tiga.
Oh iya. Mmm. Iya iya iya. Mmm. Iya.
Gitu pokoknya nasi goreng. Atau enggak lontong lontong sama gorengan.
Iya.
Kayaknya enggak sehat semua ya pilihannya ya, kalau kecuali bubur lah, <chuckles> sama lontong, eh, lontong kare, mmm.
<chuckles> Heeh heeh, cuman kan, kalau makan berat tuh, pernah pernah gitu, eee, pernah makan nasi padang gak Mas buat sarapan? Soalnya aku pernah karena kebetulan, eee, malamnya itu ada yang pesen nasi padang gitu loh terus, enggak apa, eee, ada sisa 1 bungkus gitu toh terus aku masukin kulkas, dan besoknya, aku buat sarapan dan ternyata malah di kerjaan malah, malah iya, sakit sakit perut sama juga apa ya ke ke begah gitu loh Mas jadi agak, penuh itu malah nggak enak itu rasanya.
Oh nggak nggak, nggak ih. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Malah sakit perut, pengen ke toilet. <chuckles> Oh ya ya ya ya ya, heeh heeh. Waduh kalau saya mah belum pernah sih, kayaknya apa ya kalau paling kalau kepepet banget gitu udah nggak ada apa-apa mungkin barulah, bisa gitu tapi kalau sampai itu mah enggak sih, heeh, paling sarapannya itu itu.
<chuckles> Ya jangan deh kayaknya. Heeh heeh. Iya. Iya jangan jangan sampai wah itu pengalaman buruk sih sebenarnya, semenjak itu nggak mau lagi aku sarapan berat, nggak nggak udah cukup. <chuckles>
<laughs> Semenjak itu enggak lagi ya? <chuckles> Bener sih Mas pasti, nanti bakal keteteran juga sih kalau misalnya kayak gitu terus, heeh, terus kalau misalnya ini Mas apa mmm
Haduh haduh. Heeh. Iya.

Mmm. Wah.
Pokoknya jadi, segala bahan-bahannya itu dipakai daging pakai daging uh, kan. <sucks teeth> Kayaknya enak ya, tapi kalau saya sendiri pas nyobain tuh kayak uh, di perut kayak ap apa ya aneh banget sih ininya. Saya suka daging saya suka daging cuman kayak buatan mereka ini tuh kayak bedalah gitu, bukan saya enggak suka ya tapi jadinya pas di camp itu ya saya menghindari makanan Turki gitu jadinya lebih pengen yang lain gitu.
Kayaknya enak sih tapi enggak tahu ya. <laughs> Heeh heeh. Karena. Iya iya iya iya. Iya. Iya iya. Mhm. Iy iya karena mungkin <laughs> mungkin enggak enggak kebiasaan juga sih ya.
Ngebaso ngebaso gitu. Harapan. <chuckles> Oh, heeh. Iya sih jadinya, itu sih enggak terlalu. Mhm.
Iya. Cuman kalau kalau aku denger dari cerita, Masnya, itu aku ngiler sih sebenar karena daging banyak itu kayak, wow jarang gitu loh. Apalagi kalau boleh ngambil banyak dan isiannya banyak daging tuh kayak enak, tapi enggak tahu ya balik lagi soalnya aku juga belum pernah merasakan masakan apa ya otentik karo atau originalnya dari Turki gitu.
<laughs> Mhm mhm. Heeh. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya. Emang beda sih, si ininya apa, si rasanya beda gitu. Jadi kalau misalnya, Mas, cobain juga bisa ngebedain sih. Satu-satunya yang saya suka makanan Turki itu ya itu kebab aja heeh. Soalnya emang udah cocok lah di lidah gitu, sama udah dari dulu ju heeh. Iya eee, gini j mhm di kita juga udah banyak yang jualan jadi ya saya juga kaget tuh. Heeh, oke Mas thank you banget ya obrolannya, mmm, sampai ketemu lagi nanti ya. Di lain waktu. Yu, thank you, Mas. Yuk terima kasih banyak ya. Selamat malam.
Mhm. <laughs> Kebab, iya sih. Iya. Udah banyak di iya udah banyak inovasi dari Indonesia juga mungkin ya. Iya. <laughs> Ya udah. Yuk, ya, sama-sama, Mas. Iya, yuk. Terima kasih banyak ya, Mas, ya. Yo, selamat malam.